Ну да, то есть, э, м, проблема, когда ты работаешь, да, с кем-то вдвоём. Ну вот, например, если взять, э, школу, да, школьные годы, я помню, мы с подружкой часто как бы собирались, э, делать какие-то уроки вместе, но это, конечно, растягивалось надолго. Это <chuckles> это да, а, а, то, что ты один делаешь, да, там, за 2 часа, это вообще на весь, э, ну з может расд э, растянуться на послеобеденное время до вечера. <chuckles>
Мгм. <giggles> <laughs> Ну, то есть вместо того чтобы учиться, вы занимались чем-то другим. Очевидно, так.
Ну, естественно, понимаешь, сделаешь 1 пример, да, там, по математике чё-то сделаешь, да, и потом, и начинаешь сидеть, болтать, рисовать, э, не знаю, чем заниматься, а уроки так и остаются не сделанные.
<laughs> Та. Ага. Да, это, мне кажется, такая ситуация, которая знакома многим. <chuckles>
Н-да, да-да. Э, единственное, что может как бы помочь, э, в работе вдвоём, да, там, или, м, там втроём, я не знаю, ну, к там уже когда трое, это уже, мне кажется, совсем сложно, но, э, вот когда ты готовишься к экзаменам, эм, полезно очень, э, друг другу что-то рассказывать, да, допустим.
Аг Ага. А.
Э, когда не просто, да, ты перечитываешь какой-то параграф, да, и пытаешься запомнить его, вот тот факт, что ты рассказываешь, да, кому-то, а тот, э, он задаёт тебе вопросы по этому материалу, эм, как бы, это польза и для одного и для другого. То есть у тебя получается такое не пассивное, э, обучение, да, а вот ты в активе остаёшься, и ты что-то рассказываешь. Только вот в этом случае, я считаю, это было хорошо.
Мгм, мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ага ага. Да, эт ну, это да, 1 спрашивает, другой отвечает, и оба запоминают в это время.
Да-да-да, то есть, эм, ю щас вообще, как-то я заметила, все склоняются, э, все такие педа педагогические методики, э, к тому, что, э, человек, э, кто угодно, взрослый или или ребёнок, он должен, эм, рассказывать то, что он прочитал, и к вот наиболее простым языком, то есть, э, без определений, без, э, каких-то терминов сложных, э. То есть, как будто бы ты должна вот и, э, вообразить, что ты рассказываешь какую-то сложную тему, там, пятилетнему ребёнку, то есть буквально рассказать на пальцах. То есть, если ты это можешь сделать, это значит, что ты материал поняла, да, и запомнила.
Мгм. Ага. М. Мгм, мгм.